<laughs>
Jadi waktu iya, nggak ada, s waktu orang tuanya dateng, terus aku kan jadinya kan kayak, eee, "Aduh, aku musti pergi, karena aku kan udah janji sama temen aku kan, temen kantor."
Heeh heeh. Heeh. Oh, kalo edisi yang ini mah kebalik ya Kak, biasanya kan kalo, eee, nikahnya juga sama yang bule gitu, mereka lebih menghargai privasi gitu ya. Jadi kayak, oh, kalo aku mau pergi ke sini, nanya dulu nih, "Ada nggak orang di rumah," kayak gitu loh.
Suami aku Hmm. Iya iya iya. Iya.
Di keluarga Kakak justru kayaknya malah lebih Asia mungkin ya? <chuckles> Justru.